Oke oke oke, jadi justru itu ya, yang, eee, kayak semakin hari mungkin ada perubahan gitu ya, yang kamu kayak enggak bisa enggak bisa prediksi gitu. Jadilah itu, eee, terjadi tuh, si rencana harian yang berantakan itu. Nah, tapi pada saat kamu sedang ngejalanin ini semua ini, si rencana harian yang disesuaikan dengan si prioritas dan deadline gitu, pernah ada, tetep pernah ada gak sih kasusnya yang bikin kamu itu, "Wah, hari ini kok ternyata tidak sesuai ya?" Gitu, dari apa yang udah kamu atur atau kamu usahakan rapih gitu?
Mmm, betul. Mhm, hmm. Wah oke, heeh. Mhm, m nah, ada lagi, Kak. Itu cukup, eee, al tapi alhamdulillah-nya aku syukurin adalah, meskipun aku juga pernah ya, meski, eee, di sekarang. Hal itu tuh terjadi, pas aku udah ngejadwalin gitu-gitu, tetap juga ya maksudnya ada zonk-nya, gitu kan. Ada kayak aku enggak bisa mencapai semua target keseharianku, jadwalku, gitu. Nah, yang aku bersyukurnya tuh adalah, mmm, meskipun aku kadang juga suka melewatkan beberapa hal, padahal aku udah ngejadwalin sedemikian rupa, aku tuh cukup sadar gitu loh, mmm, kesehatan mental dan, mmm, kesadaran diri itu nomor 1 gitu. Jadi, ketika itu lewat atau aku enggak mencapai target, atau, mmm, ada beberapa hal yang enggak aku checklist gitu, aku ngerasanya kayak ya udah gitu. Itu kan di luar dari kendaliku gitu kan, Kak. Balik lagi, meskipun kita punya rencana, mmm, Tuhan juga yang ba apa ya, maksudnya Tuhan juga yang bagian mengizinkan kita untuk melakukan hal tersebut atau enggak gitu kan. Jadi, aku kayak "Ya udahlah gitu, hidup dinikmatin aja," gitu.
Mhm. Heeh. Oke. Mhm. Mhm mhm. Oke, jadi, eee e kalaupun memang itu semuanya tidak bisa kamu lakukan dalam 1 hari penuh ya, sesuai target ya, kaya yang tadi kamu bilang ya. Tapi ya udah aja, mungkin, eee, emang udah emang udah jalannya kayak gitu dan dan kamu juga butuh istirahat ya sepertinya ya. Ca maksudnya kayak, kamu masih mementingkan istirahat kamu gitu loh daripada terlalu memaksakan itu semua harus terjadi di hari itu. Heeh.
Benar benar, benar, tapi kalau heeh. Iya, iya, Kak, betul banget. Tapi kalau misalnya diomongin kecewa enggak, ngerasa kayak kurang puas enggak? Iya, itu pasti banget. Apalagi untuk aku yang orangnya sangat ini kan, terdi eee, terorganisir, sangat menjadwalkan banget. Cuman itu alhamdulilah nya juga, aku cukup sadar gitu dengan diriku sendiri bahwa aku juga betul, kata Kakak tadi bilang, kalau aku juga butuh istirahat, gitu.
Aha. Mhm.